Sì, in effetti, ho provato anche ad esempio, ehm, lo yoga, ehm, il pilates, ehm, anche, mhmm, <tsk> delle a delle altre attività sportive, che potessero darmi un senso di, ehm, scaricare anche l'energia, come ad esempio il tennis, ehm, ma anche la bici, però non <tsk> non mi hanno dato ehm, mhmm, n nulla di che. Anche perché, io mi ricordo, la prima volta che ho provato a praticare yoga, ero più nervosa di quando avevo iniziato, quindi
Eh, hai provat tante cos Mh. Sì. Avevi avevi paura di sbagliare, o di farti male, qual era l la paura lì.
Sì. No, no, no, no, no, no, è proprio el io ricordo che l'ho provato, anche quello, un po' così per gioco, per vedere come funzionasse, ecco. Ehm, il fatto di mantenere le posizioni e fare, insomma, quelle posizioni con quell'andatura, anche molto lenta, a me a me creava nervosismo.
Mh-mh. Sì. <chuckles> Certo, perché se poi dici che, dovevi scaricare lo stress, doverti limitare nei movimenti e aspettare, aspettare, poteva essere creare ancora più più disagi e più stress certo, capisco. E quindi, nella corsa
Cioè, è proprio un eh. Esatto. Sì. Sì, sì, a me ha proprio generato dello stress ulteriore.
Mh. Certo, cert Quindi nella diciamo che per te quando uhm, la cosa più la cosa fondamentale è, mhmm, il bis d il bisogn diciamo, ehm, ehm

<tsk> Allora, sì, uhm, tranne che per la musica, cioè a me piace immergermi in quel momento, quindi il sentire il rumore dei miei passi a terra, il rumore delle auto in lontananza o magari anche del vento. Sì, sì.
Mh. Certo. Quindi tu corri all'esterno, giusto per chiarire questa cosa, perché alcuni corrono tipo co uhm, sul tapis roulant, uhm, anche per un m per esigenze, mentre tu hai anche la fortuna di di di poter esplorare magari i dintorni della tua città o dei parchi.
Certo. Sì, esatto.
Ah, ecco.
Esatto, e quello che mi piace è proprio il lo stare fuori all'aperto e immergermi, come dicevo, il sentire tutto quello che c'è attorno, il r lasciarmi proprio catturare da tutto quello che c'è a livello sonoro attorno a me e anche le sensazioni che provo mentre corro. Anche perché spesso e volentieri, ehm, f faccio una sorta di allenamento, ehm, passami il termine, p era per definirlo, diverso. Cioè non è che corr esco, corro e corro allo stesso modo tutte le volte. No, ci sono proprio degli allenamenti specifici con anche magari delle velocità di aumento o diminuzione, magari mentre sto correndo.
Mh. Sì. Ah, e hai E queste le decidi da sola o c'è qualcuno che ti segue o un'app che, uhm, per cu con cui tieni pi uhm, traccia dei progress
Allora, sì, uhm, all'inizio ho utilizzavo un'applicazione che mi dava, insomma, anche tutte queste questi suggerimenti di allenamenti, che utilizzo ancora in modo sporadico, ma in realtà sì, mi sto facendo seguire da, ehm, un chiamiamolo un coach che crea proprio gli allenamenti su misura e quando io gli dico: “Ho bisogno di sfogare”, mi crea proprio quegli allenamenti dedicati per aumentare anche la velocità in certi momenti della corsa. Quin non è una corsa statica alla alla stessa velocità, ecco.
Mh. Ah. Cer Mh. Ce